Ah, siyempre napaka-ano, halaga no'n, malaking bagay 'yong pag-suporta ng mga kaibigan, kasi kung hindi naman sa heartbreak or ibang ano naman, yung 'pag ka 'yung may ma nawala sa'yo gano'n. P'wede mo din 'yong makuwento sa mga kaibigan mo, ganiyan, 'tas ma meg minsan magbibigay sila ng advice o kung 'di man nila kaya, nakikinig na lang sila. Malaking bagay din 'yong gano'n, kasi at least ikaw, nailalabas mo 'yong bigat ng nararam mo mo, medyo nababawas-bawasan din ng konti, parang medyo nabawasan din 'yong mga iniisip.
Meron ba? Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm.
'Yon.
Mhm, oo. Oo, ay, ako ano, siguro 'pag drel pagka 'pag sabihin nating romantic relationships, ah, parang hindi ko ma-open sa nanay ko, ikaw ba ma-open ka sa magulang mo, 'pag ka ganiyan? Kaya nga, 'di ba?
<clears throat> Oo. <chuckles> Hindi, nakakahiya, ayaw ko na may mga kalove-love, eh. Aasarin ako, eh. Kaya hindi ako nag-oopen ng mga gano'n.
<laughs>